อยากให้คุณน่ะค่ะ เล่าให้ฟังหน่อยไหมคะ แบบว่างานอดิเรกของคุณที่แบบหลงใหลมากที่สุดอะค่ะ คืออะไรอะคะ?
ค่ะ ตรงนี้นะคะ ก็จะต้องบอกว่า สมัยเด็ก ๆ เลยนะคะ เรามีงานอดิเรกชิ้นหนึ่ง ที่แบบเรียกว่าหลงใหลมากทำแบบเมามันนะคะ มันก็คือการแบบ งานฝีมือ ถักโครเชต์กับถักนิตติงอะค่ะ
อา ค่ะ คืออะไรคะ? อ๋อ คือ 2 อย่างนี้ คือแตกต่างกันยังไงอะคะ?
ค่ะ ก็ 2 อย่างเนี่ยนะคะ จริง ๆ แล้วอะ มันเป็นงานถัก ที่แบบใช้ด้ายไหม พรมเหมือนกันน่ะนะคะ เพียง แต่ว่า รูปแบบของ อุปกรณ์ในการถักเนี่ยค่ะ มันจะต่างกันเนาะ อย่างถัก ถักนิตติงเนี่ยค่ะ มันก็จะเป็นแบบเหมือนไม้ เหมือนไม้ยาว ๆ นะคะ เป็น หรือเหล็กนะคะ ง่าย 2 อันปลายแหลมนะคะ แล้วก็จะเอามาใช้แบบเกี่ยวห่วงนะคะ ห่วงด้าย แล้วก็ ค่อย ๆ แบบ อา เพิ่ม เพิ่มแถว เพิ่มห่วงขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ส่วน
อ๋อ ค่ะ อา ไม้ยาว ๆ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ล แล้วอีกอันล่ะคะ? <chuckles>
ค่ะ อีกอันนะคะ เป็นโครเชต์ค่ะ โครเชต์เนี่ยลักษณะจะเหมือนแบบเป็นตะขอค่ะ เป็นแบบวัสดุแบบเป็นตะขอ แล้วก็ใช้สำหรับเกี่ยวนะคะ อันนี้ก็จะใช้แบบ มือเดียว แต่ว่าถ้าถัก Knitting เนี่ย เขาจะใช้แบบ 2 มืออะค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็คือมีความแตกต่างกันตรงนี้ แล้วการถักแบบนี้อะค่ะ เริ่มมาจากตรงไหน แล้วก็ชอบได้ยังไงอะคะ?
อ๋อ ก็ต้องบอกว่า อันเนี้ยก็ต้องยกความดีให้คุณยายเพื่อนบ้าน ข้าง ๆ บ้านอะนะคะ เพราะ ว่า
อา ค่ะ
บ้านเราเนี่ยไม่มีใครทำงานฝีมือสักคนเลยค่ะ มีดิฉันอยู่คนเดียวนะคะ ที่ชื่นชอบแบบนี้ เพราะว่าเห็นคุณยายข้าง ๆ บ้านน่ะท่านใช้เวลาว่างเนาะ ออกมานั่งถัก Knitting ถักโครเชต์บ้าง เงี้ยค่ะ แล้วแบบ ชิ้นงานสวยมาก แล้วเขาทำเป็นลายเนาะ แล้วก็สามารถที่จะถักต่อ ๆ กันให้เป็นผ้าปูที่นอนผืนเบ้อเริ่มเลย อย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ แล้วอย่างนี้อะค่ะ อย่างที่บอกว่าคุณยายข้างบ้านนี่ คือชอบมาตั้งแต่เด็ก หรือเพิ่งมาชอบที่แบบตอนโตแล้วอะคะ?
มี โอ๊ย ชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เพราะว่าเราเห็น แล้วก็เหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ มันดูอบอุ่น มันดูสวยงาม แล้วเราก็เลยอยากจะทำเป็นอย่างเขาบ้าง เงี้ยค่ะ ก็เลยขอตังค์คุณแม่ไปซื้อนะคะ ซื้อด้าย โอ้โฮ เวลาที่เราไปที่ ร้านขายแบบขายอุปกรณ์งานฝีมือเนี่ย เรารู้สึกว่ามัน ละลานตา ละลานตามาก คือด้ายสวยทุกสีเลย อยากจะซื้อมันทุกสีเลย อย่างเงี้ยค่ะ
อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ความรู้สึกเป็นยังไงคะ? อ้อ อา แล้วเริ่มต้นน่ะค่ะ เริ่มต้นจากสีอะไร หรือว่าจากรูปอะไรเป็นหลักอะคะ?
ค่ะ ก็เริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะ เราลองทำเป็น อา ถัก Knitting น่ะค่ะ ก็เป็น ตั้งใจนะคะว่า จะทำเป็นผ้าพันคอแบบผืน ใหญ่ ๆ เลย ให้แบบ ความอบอุ่นในหน้าหนาว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ซื้อเป็นสีชมพูกับสีฟ้าหวาน ๆ มาเลยแหละค่ะ แต่ว่าพอถักไป ๆ นะคะ ชิ้นแรกจากที่คิดว่ามันจะเป็นแบบผ้าพันคอแบบกว้างสักแบบ คืบหนึ่ง อย่างเงี้ย คืบครึ่งอย่าง เงี้ยค่ะ แล้วยาวสัก เมตรครึ่ง เออ มันหดค่ะ มันหด
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เป็นไงคะ? <chuckles> เป็น หดเหลือเท่าไรคะ?
มันหดเหลือแบบประมาณแบบ 10 เซนต์ แล้วก็ความยาวเนี่ย คือประมาณ รอบคอน้องหมาได้อะค่ะ
อา ค่ะ โอ้โฮ! เรียกได้ว่า ชิ้นแรกจากวางเป้าหมายไว้ว่า จะเป็นผืนแบบกว้างหน่อย ยาวหน่อย แต่ก็ลงมาเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเล็ก อย่างนี้อะค่ะ คุณ หลงไหลอะไรกับแบบศิลปะการถัก การ การแบบว่าถัก knitting กับโครเชต์อะคะ?
อืม ก็ เอ่อ 1 อย่างอะนะคะ อย่างของ knitting เนี่ย เขาก็จะมี แพตเทิร์น ที่จะเป็นลายดอก ลายอะไรแบบต่าง ๆ แล้วแต่ที่คนที่เขาสร้าง แพตเทิร์น ออกมาให้เรา เราก็จะติดตามว่า อุ๊ย! หนังสือตอน โอ้โฮ! ตอนที่เรายังเด็กเนี่ย มันไม่มีสื่อเนาะ มันจะเป็นหนังสือแบบหนังสืองานฝีมือ หนังสือแม่บ้าน ที่เขาจะแถม แพตเทิร์น ฟรีในนั้นน่ะค่ะ แล้วก็จะมาลุ้นว่า อุ๊ย! วันเนี้ย แบบสัปดาห์นี้ หรือเดือนเนี้ย พอหนังสือเขาจะออกลายปักษ์ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ มันจะ มันจะมีแบบที่เราชอบไหม อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเราเห็นแบบ อาจจะมีแบบลายถักกระเป๋าน่ารัก ๆ แล้วก็รู้สึกว่า โอ๊ย! อยากจะลองทำ ตรงเนี้ยค่ะ มันก็เป็นเสน่ห์ดี แล้วก็ใช้เวลาว่าง ค่อนข้างมีสมาธิทีเดียวเลยอะนะคะ
อืม ค่ะ อ๋อ! ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เรียกได้ว่า อ่า เสน่ห์ที่เล่ามาให้ฟังคือเหมือน เหมือนทำได้หลากหลายแบบ ทำได้หลากหลายรูป แล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าสมัยก่อน คือลายที่แถมมากับหนังสือเนี่ยจะชอบไหม? อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ แล้วเราก็ รู้สึกว่า เออ ทุกครั้งที่แบบเราได้ทำอย่างเงี้ยค่ะ คือทำตามเขาเนาะ ค่อย ๆ ทำไป เอ่อ ทีละขั้น ทีละตอน ทีละห่วง แล้วมันก็ค่อย ๆ ขยายผลงานออกมานะคะ ให้แบบเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้น มันดูเป็นรูปเป็นร่าง แล้วเราก็รู้สึกแบบภูมิใจ ดีใจกับมันมาก ๆ เลยอะค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ! ฟังแล้ว คือแบบว่าน่าหลงใหลจริง ๆ นะคะ กับงานฝีมือแบบนี้ แล้วอย่างนี้อะค่ะ อย่างที่เล่าให้ฟัง คือต้องใช้ความอดทนอะเนาะ เพราะว่าต้องถักผืนใหญ่ มีอุปสรรคหรือว่าช่วงท้อไหมอะคะ? ตอนที่แบบกำลังเริ่มฝึกอะค่ะ
อ๋อ ค่ะ ก็มีอุปสรรคค่ะ ก็คือที่บ้านเราเนี่ยนะคะ ค้าขายค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะ ไม่ได้มีเวลาว่างที่เราจะทำตรงนี้ให้มันแบบ ต่อเนื่องเป็นชิ้นเป็นอันน่ะค่ะ เพราะฉะนั้น น่ะ มันก็จะมีแบบ เออ ทำอันนี้นิดหนึ่ง ทำอันนั้นหน่อยหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะ สมมุติตั้งใจว่าจะทำเป็นที่รอง ที่รองจาน มันก็จะหดเหลือที่รองแก้ว อย่างเงี้ยค่ะ มันจะ เล็กลง ๆ นะคะ แล้วก็ เออ บางทีแบบอยากจะทำเสื้อ มันก็กลายเป็นแบบ อา ทำกระเป๋าก็ได้ ชิ้นมันเล็กลงหน่อย เพราะว่ามันไม่มีเวลาทำ แล้วคุณแม่ก็แบบ เออ ไปนั่งทำถักอีกละ มา ๆ ช่วยกันขายของเร็ว ๆ เข้า อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นใน ตู้เราอะ ก็จะเต็มไปด้วย งานที่ถักไม่เสร็จค่ะ
อา ยังไงคะ? อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ โอ้ อา โอ้โฮ! แล้วอย่างงี้อะค่ะ ก็คือถือเป็นอุปสรรคอะเนาะ เพราะว่าไม่มีเวลา แล้วมาเจอคุณแม่อีกตอนในช่วงนั้นว่าจะต้องขายของ แล้วจะต้องมานั่งแบบถัก แล้วอย่างงี่้อะค่ะ คุณแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะคะ?
ใช่ ตรงเนี้ยนะคะ ก็แบบแอบ ๆ คุณแม่ทำอะเนาะ ซึ่งท่านก็เห็นว่า เออ เราก็ไม่ได้ใช้เวลาไปกับเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อะนะคะ แต่ว่าด้วยความ ความคิดมุมมองอาจจะต่างกันเนาะ ท่านก็อยากจะให้ใช้เวลาในการแบบ เออ ไปช่วยงานมากกว่า อย่างเงี้ย แต่ท่านแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินนะคะคุณแม่ บอกว่า
อา ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงอะคะ อยากรู้? <chuckles>
จ้างให้เลิกถักค่ะ <chuckles>
แล้วคุณทำยังไงคะ เพราะว่าเป็นงานอดิเรกที่คุณแบบหลงใหล คุณแบบชั่งน้ำหนักกับสิ่งที่คุณแม่จ้างยังไงอะคะ?
อืม ตอนนั้นเรื่องเงินค่ะ <chuckles> หลงใหล แต่ว่าเราซื้อได้ด้วยเงินนะคะ ก็คือ อุ๊ย สมัยเด็กเนี่ยคือได้เงิน 200 นะคะ เมื่อ เอ่อ ประมาณแบบ 40 ปีที่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันได้เยอะนะ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย โอเคเราก็รับเงินมานะคะ แล้วก็ ก็จริงก็ไม่ได้หยุดไปเลยหรอกนะคะ คือถ้าว่างก็หยิบมาทำต่อ อะไรอย่างเงี้ย
<chuckles> เออ ค่ะ โอ้ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ เหมือนลดลง ลดจำนวนในการ ใช้เวลาในการทำอะลดลง เพื่อให้สนองกับที่คุณแม่จ้างเรา มาแล้วแบบนี้ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ถูกต้องค่ะ รับเงินมาแล้วนะคะ เราก็ต้องแบบทำตามค่าจ้าง อะไรงี้ค่ะ แต่ว่าพอโตขึ้นก็ ก็ยังถักบ้าง เพียงแต่ว่าอาจจะไปสนใจงานอดิเรกอื่น ๆ แทนมากกว่าค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ ถ้าอย่างงั้นเท่าที่ฟังมาเนี่ย จากงานถักเนี่ย มา โตมามีสนใจงานอดิเรกอื่น มีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมคะว่า งานอดิเรกตัวใหม่อะ คืออะไรอะคะ?
ค่ะ อ๋อ งานนี้นะคะ มันก็คือแบบการร้องเพลงค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง ๆ อะทำควบคู่กันนะ เนื่องด้วยว่าที่ ที่บ้านเนี่ยค่ะ คุณแม่ คุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงเนาะ แล้วก็คุณพ่อเนี่ยชอบ ชอบร้องเพลงค่ะ เราก็เลยซึมซับในการแบบฟังเพลง ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลย แต่ว่า อ่า ไม่ ไม่เคยไปประกวดอะไรนะคะ ตั้งแต่สมัยเด็ก เพราะว่าจริง ๆ อะเป็นคนขี้อายมาก แล้วก็
อา ดีจังเลยค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ
เป็นโรควิตกกังวล กลัวเวทีด้วยค่ะ อืม
ค่ะ อา พอจะแบบว่า พอฟังแบบนี้อะค่ะ อยากจะรู้เลยค่ะว่า จากที่คุณพ่อคุณแม่แบบเปิดเพลงฟังอยู่แล้ว มีจุดเริ่มต้นที่แบบจำได้ไหมคะว่า เออ เนี่ยแหละถือว่าเป็นงานอดิเรกเกี่ยวกับการร้องเพลงอะค่ะ พอจะจำแบบช่วงอายุ หรือว่าช่วงวัยได้ไหมอะคะ?
ค่ะ อืม โอ๊ย ตรงนี้นะคะ ชอบตั้งแต่ประถมเลยทีเดียวค่ะ ก็คือ เอ่อ คุณ คุณแม่นี่แหละ ก็จะชอบให้แบบร้องเพลงให้ฟัง แล้วคุณแม่เขาเป็นคนนักร้องเสียงเพี้ยนนะคะ เขาก็จะแบบ ว่า เออ เขาก็พยายาม เออ เขาพยายามที่จะสอนเรา แต่ว่าด้วยความที่ท่านเสียงเพี้ยนนะคะ คุณ คุณพ่อเนี่ยจะร้องดี กว่า คุณพ่อก็จะแบบ เออ "อา มาร้องให้ฟังหน่อยซิ" แต่จริง ๆ ท่านไม่ได้สนับสนุนนะ เพราะว่า อืม สมัยก่อนมันเหมือนกับแบบ ถ้าเรา ถ้าเราอยากจะไป เอ่อ เรียนร้องเพลงจริงจังอะ ท่านก็จะรู้สึกว่า เออ ไม่อยากสนับสนุนให้ไปเรียน เพราะฉะนั้น ก็ให้มา เออ ร้องเพลงให้ฟัง หรือว่าร้องเพลงในโอ่ง ร้องเพลงในห้องน้ำ อะไรอย่างเงี้ย สมัยเด็ก ๆ อะนะคะ
อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อา อ๋อ ค่ะ อา แล้วความยากง่ายอะค่ะ เพราะว่าเท่าที่ฟังมา คือแบบคุณพ่อไม่ได้แบบว่า เรียกได้ว่า ไม่ได้สนับสนุนให้ไปเรียนที่แบบจริงจัง แต่ให้มาฝึกซ้อมที่แบบตัวเอง อย่างงี้ ความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้างอะคะ?
ถูก โอ้โฮ ก็ต้องบอกว่า ยากอยู่แล้วอะค่ะ ถ้าเทียบกับคนที่แบบเขาเรียน มาโดยตรง ใช่ไหมคะ มันก็จะต้องมี ทฤษฎีตั้งแต่แบบการฝึกหายใจให้ถูกต้องนะคะ การเปล่งเสียง เอ่อ การแบบออกเสียงระดับสูง กลาง ต่ำ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรา เนี่ยทำโดยการ ตอนนั้น เอ่อ แถวบ้านก็ ก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างบ้านนอกอะนะคะ คือ ชนบทมันไม่มีโรงเรียนสอนดนตรีอยู่แล้ว แล้วก็อาศัยการฟัง ค่ะ ฟังเอง แล้วก็มาลองร้อง นะคะ ก็คุณ พ่อก็ช่วย ช่วยปรับตรงนี้นิดตรงนี้หน่อย ทำกันเองค่ะ ตั้งแต่เด็กเลย ค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ฝึกเอง ค่ะ โอ้โฮ ฟังแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นนะคะ เพราะว่าคุณพ่ออะ ช่วยแบบว่ามาสอนด้วย แล้วก็มีความพยายามที่แบบทำตัวเองแบบให้ได้ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณคิดว่า อะไรในเสียงเพลงคะ ที่ทำให้คุณแบบหลงใหลอะค่ะ?
ความ อ๋อ มันก็รู้สึกเหมือนเป็นการสื่อสารนะ สำหรับส่วนตัวนะคะ เพราะเวลาที่เรา ร้องเพลงแต่ละเพลงเนี่ย มัน มันเปล่งเสียงออกมา หรือว่าทำนอง คำร้อง มันไม่เหมือนกันเลย ใช่ไหมคะ เพลงหนึ่งก็อาจจะแบบสนุกสนาน ร่าเริง อย่างงี้ค่ะ ฟังแล้ว มีความสุข แต่อีกเพลงหนึ่งอาจจะแบบรู้สึกกดดัน เศร้าใจ ใช่ เออ แล้วเราก็รู้สึก ว่า บางครั้งอะเรารู้สึกว่า เออ ช่วงเนี้ยเศร้าจังเลย ทะเลาะกับ เพื่อน อา พอเราได้ร้องเพลง ใช่ มันก็รู้สึกว่า อุ๊ย! มันรู้สึกปลดปล่อย มันรู้สึกว่าสบายใจขึ้น อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็เลยรู้สึกตัวเอง
อา ค่ะ ค่ะ อืม ปรับตาม อารมณ์ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ก็จะเป็นอีกเพลง หนึ่ง <chuckles> อา ค่ะ เป็น แบบว่าผ่อนคลาย แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ งานอดิเรกอย่าง อย่างที่บอก งานแรกก็คือการถัก เป็นแบบว่า 2 อย่างเนาะ แล้วกับตอนเนี้ย ก็คือเป็นการร้องเพลง ทุกวันนี้เอามารวมกันไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ อ๋อ ก็ช่วงนี้ไม่ ไม่ค่อยได้ถักแล้วแหละค่ะ แต่ว่างานร้อง เพลงน่ะ ยังคงทำอยู่ แล้วก็ขยับ level ขึ้นด้วยนะคะ จาก ที่ร้องเพลงเป็นงานอดิเรก คือร้องไปเรื่อย อยากร้องก็ร้อง ใช่ไหมคะ ตอนหลังสมัยที่เรามา เรียน อ่า เป็นช่วง ม.ปลาย ค่ะ ก็ได้ ลองแบบก้าวข้ามความกลัว ไปลองประกวดร้องเพลงค่ะ
ค่ะ เป็นยังไงคะ? ค่ะ ค่ะ เป็น ยังไงคะ? อ๋อ โอ๊ย อยากให้เล่าให้ฟัง เลยค่ะ ว่า การที่งานอดิเรกจากแบบว่าที่ชอบ หลงใหลเนี่ย มาสู่การที่ไปประกวดแบบจริงจังเนี่ย อยากฟังเรื่องตรงนี้มาก ๆ เลยอะค่ะ
อือฮึ เนี่ย ค่ะ ก็ด้วยความที่รู้สึกว่า เฮ้ย เราก็ซ้อมร้องเพลงในโอ่งทุกวัน ร้องใน ห้องน้ำ ทุกวัน เออ แล้วก็ลองอัดเทป สมัยก่อนเป็นเทปเลยอะนะคะ เออ มันก็ ฟังดูมันก็ไม่ได้แย่ แล้วเราลองไปประกวดดูดี ไหม ไรเงี้ยค่ะ แต่ใจหนึ่งก็บอกว่า "อย่าไป เพราะว่าคนจ้องเยอะเลย เธอจะทำ ได้เหรอ? เธอจะกล้าไหม? เพราะเธออะ กลัวสายตาคนจับจ้อง กลัวคนประเมิน ถ้าทำได้ไม่ดี ล่ะ?" อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย เราอะคิดอย่างเงี้ยมาจนถึงอยู่ชั้น ม. 6 แล้วก็คิดว่ ใช่ "แล้วเราจะรอไป จนถึงไหน? ลองสักครั้งไหม?" ทีนี้ค่ะ ก็เลยลองไปสมัครดู แล้วปรากฏว่าครั้งนั้นน่ะได้รางวัล ชนะเลิศด้วยค่ะ
<chuckles> อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ้อ ม. 6 ค่ะ อา ยังไงคะ? โอ้โฮ! คือเรียกได้ว่า จากแบบว่าฝึก จากคนขี้อายคนหนึ่ง ฝึกคนเดียว แล้วก็มีการแบบว่า ช่วงที่เถียงกันในสมองว่า ฝั่ง หมายถึงว่า ฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีอะค่ะเถียงกัน เหมือนแบบว่า เถียงกันว่า "จะไปไหม? ไม่ไปดี" จนสู่การที่ร้องเพลงแล้วจนได้รางวัล ความรู้สึกตรง นั้นเป็นยังไงบ้างคะ?
ใช่ <chuckles> ใช่ ค่ะ อ๋อ ก็ต้องบอกว่าดีใจ ภูมิใจมาก ๆ เลย แต่ ณ ตอนนั้นเนี่ยนะคะ ก็คิดว่าคงจะเป็น เป็นโชคช่วยด้วยแหละ เพราะว่าช่วงเวลา ที่ประกวดมัน มัน ถูกขยับไปหลายชั่วโมงค่ะ เพราะฉะนั้น ก็เลยมีเวลาคุยกับคนที่มาประกวดด้วยกัน แล้วก็คุ้นเคยกับตัวเวทีอะค่ะ มันเลยทำให้ไม่ ไม่กลัวค่ะ รู้สึกว่า ผ่อนคลายมากขึ้น ตรงเนี้ยมันช่วยเราได้เยอะ ทำให้แบบไม่รู้สึกเกร็ง แล้วก็ ก็เลยทำให้แบบ เออ ผ่าน พ้นช่วงนั้นไปได้ค่ะ แล้วตอนเนี้ยก็ใช้งานอดิเรกตรงนั้นน่ะ มาหารายได้พิเศษด้วยนะคะ ก็คือแบบ ทำงานพิเศษเป็นนักร้องด้วยค่ะตอนนี้
อา ค่ะ อืม อ๋อ อืม ค่ะ อา ยังไงคะ? โอ๊ย ดีมากเลยอะค่ะ เพราะว่าจากที่เล่าให้ฟังเนาะ งานอดิเรกแรก ก็คือการถักนิตติงกับโครเชต์ สู่งานอดิเรกใหม่ ก็คือการร้องเพลง แล้วก็ทั้ง 2 อย่างอะค่ะ เท่าที่ฟังมาคือคุณน่ะ ทาง แบบจากตัวเอง จนสู่ทุกวันนี้ สร้างรายได้ให้ด้วย วันนี้แบบว่าได้เปิดมิติใหม่มาก ๆ ค่ะ แล้วก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจจริง ๆ ที่แบบได้ฟังสิ่งที่คุณแชร์อะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ทางนี้ก็แบบสนุกสนานกับการแบบมา มาเล่าความทรงจำเก่า ๆ ให้ได้ฟังเหมือนกันนะคะ นึกถึงก็ยังแบบรู้สึกว่า คิดถึง แล้วก็ขนลุกเลยอะค่ะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาคุยกันอีกอะนะคะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ วันนี้ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ